Как ты ставишь и достигаешь целей?
Ой, ты знаешь, э, это очень такой интересный для меня вопрос, потому что на самом деле я очень люблю, э, на самом деле я очень люблю ставить для себя цели и очень люблю их достигать. Вот, э, потому что для меня, наверно, вот я очень люблю мечтать. Э, я очень такой человек, знаешь, который вот, э, в мечтах себе просто рисует что-то такое вот прекрасное, там идеальную какую-то жизнь ну в каком-то своём, да там мире. Вот. Да и
Мгм. А почему? Мгм. Так. Мгм. Звучит шикарно! Даже как мечта, уже хорошо!
Вот, вот. И на самом деле же, вот, э, по сути, что такое цель? Это и есть наша мечта, только преобразованная в какую-то деятельность. То есть, э, мы можем, допустим, лежать целый день на кровати, да вот и сидеть, э, лежать допустим и просто мечтать, и ничего для этого не делать. И говорить: "Ой, вот мне там не везёт". А можно же вот просто мечту свою разбить на какие-то цели и медленно к ним идти. Пусть они будут маленькие, пусть они будут, м, иногда кажется даже, что они вообще недостижимые, э, ну на самом деле, мгм.
Мгм. Очень хорошая, да мысль. Мне нравится. Да. То есть- это уже есть твой, как бы, небольшой подход как ставить цели. То есть ты мечтаешь, и потом дробишь это на цепочку, как ты это этого добьешься, да?
Вот, вот я мечтаю, да, именно. Вот вот вот. Да-да-да. Да, и на самом деле это круто и интересно. И когда вот, э, я хочу сказать ещё так: вот когда человек ставит для себя цель и достигает её, это такой кайф, это просто вот это ни с чем не сравнимое удовольствие. Да, это вот как
Мгм. Мгм. Да, это большой выброс адреналиновой бомбы в голову, и во всё тело, да.
Вот, вот. Вот, да и на самом деле, когда вот, э, знаешь, очень круто, конечно, когда всё даётся легко в жизни. Да, там, допустим, там где-то кому-то там наследство привалило, у кого-то там от природы красивая фигура, например, да, а кто-то там не нужно ничего учить, э, а ему там должность какая-то крутая. Это классно!
Ну, конечно. А если всё вместе, так вообще захватил мир, да? Мгм.
Ой, ну это прям джек-пот! Ну, конечно, да. <chuckles> Но, к сожалению, в жизни не всегда так бывает, и поэтому, э, <clicks tongue> нужно ставить себе цели, э, даже если они кажутся вообще нереальными, невыполнимыми. Вот просто: "Да ну никогда такого не будет!" Будет. Вот 100% будет. Ставь, действуй и будет всё. И вот, э, вот эти вот достижения, которые вот мы ни на не то, что они нам там на голову привалили, а те, которые х мы достигаем. Мы их намного больше ценим, мы намного больше, <smacks lips> э, бережем то, чего мы добились, э, мы можем, мы гордимся собой, понимаешь, мы можем сказать: вот, я такой молодец, я вот там поставил себе цель, я достиг этой цели. Вот знаешь, у меня, м, есть такое. Вот
Мгм. Мгм. Да. Конечно конечно! Да, уникальные ощущения когда это происходит на самом деле.
Да, я могу привести просто массу примеров, наверно, из своей жизни. Вот, э, один такой пример, <chuckles> э, у меня был, как бы я пошла учиться, я уже была достаточно, а, взрослая. Ну, скажем так, для учёбы мне было там лет 25, наверное, я уже работала, у меня была семья, дочь нь маленькая. И мне предла
Давай конечно. А были эти ужасные люди, которые в тебя не верили? Что ты уже взрослый, куда ты, зачем ты это делаешь? Вот эти люди, которые непонятно зачем в твоей жизни, вроде они близкие, но не такие уж и близкие, да.
Да. Да, да. Ты знаешь, да. Вот, вот, вот. Именно так и было, да. Ты знаешь, э, у меня был единственный человек, который в меня верил, это моя бабушка. Она всегда хотела, чтобы я училась, она всегда хотела, чтобы я, э, добивалась чего-то, и мне очень хотелось её радовать. И я помню, что однажды, сидя на работе, просто как-то спонтанно так получилось, что мне предложили: "А не хочешь пойти учиться?" Типа, "Высшее образование это же круто!" Ну это, правда, был обычный техникум, как бы, а, вот, но тем не менее. И я такая думаю: "Ну класс, конечно, пойду!" И думаю, моя бабушка она будет так рада за меня, что вот я пошла туда учиться. Ну это было именно по моей специальности. Естественно, меня не поддержал ни мой муж, как бы ни, э, ни там да какие-то близкие и так далее, ну в общем. И я пошла. Вот очень странно, очень да на самом деле вот кажется же они же близкие, они должны наоборот поддержать. Поддержать, помочь и так далее.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ужас ужас. Это так странно, да. Ты приходишь к ним за таким небольшим толчком, какой-то силой, мягкой, и при этом они как будто делают так, что у тя опускаются руки. Это очень странный процесс.
Конечно конечно. Вот, вот, вот. Да, именно так, ну ты знаешь вот всё равно несмотря на это, как бы я сказала себе: "Я пойду, я сделаю, я попробую. Ну окей получится и всё нормально будет."
Мгм. Не верите в меня, а я докажу, да?
А я докажу вам щас, да вот вы щас посмотрите, как я это сделаю. И ты знаешь, вот, э, я, да я пошла как бы учиться, несмотря на то, что как бы ну, а, скажем так, я была очень занята, потому что я работала. Меня на сессии никто, естественно, не отпускал, потому что, м, такая работа была у меня.
Мгм, шикарный подход. Мгм. Ну, звучит правда сложно, у тебя семья, дети, ещё учеба, всё вместе совместить. Мгм мгм.
А, вот. Ну, знаешь, это было очень интересно. Вот о вот очень интересно. Если бы я могла вернуться в тот момент, э, я бы с удовольствием вернулась. Я ни разу не пожалела, несмотря на то, что я там по ночам сидела, писала там эти, э, разные работы и так далее. Причём мне пришлось прям вот очень очень освоить компьютер, мне нужно было набирать это всё на компьютере, а это было очень давно и я, ну, в общем. Э, ну вот
Мгм. Вообще что-то новое осваивать всегда сложно, и та даже страшно, но классно, когда справляешься, да.
Сложно, очень сложно, но это тоже цель, понимаешь? Это же тоже цель. Вот цель. И знаешь, вот я себя, м, помню, когда я пришла, э, на первый экзамен, а, это был деловой язык, чё-то там как-то оно правильно называлось, и я
Сложное название такое, ну.
<grunts> ну там да, что-то вот такое, там документация, тра-та-та. Вот, и помню, что я единственная с потока написала на 5. У нас была пятибалльная система. И я такая думаю: "Вау, думаю нифига себе, вот это да, вот это круто! Вот я вот должна вот" и я знаешь так вот себе как бы подумала
Ничего себе! То есть у этих людей вокруг тебя куча работы, точнее куча свободного времени и всё такое, но сделала сделала это ты? Мгм.
Ну, я не знаю, ну знаешь это мы все были заочники, мы мы все были заочники мы все были, э, ну в основном были, конечно, и молодежь, там совсем, такие ещё зелёные после школы. Э, но фишка в том, что, вот, эм, получив эту высокую оценку, я поставила себе цель, что я всё закончу с такими оценками. Я такая думаю: "Ну, я не сдамся". И ты знаешь, вот для меня это было такая прям мотивация, я думаю: "Так, всё окей, беру себя в руки". Я прям вот учила учила, старалась, сдавала. Я закончила единственная с потока с красным дипломом, ну то есть это диплом с, э, отличием. Да, вот чем я бесконечно горжусь. Да.
А, мгм. Понятно понятно. <laughs> Ничего себе! Отличный результат! Хоть это и было уже сколько-то лет назад, но я тебя поздравляю супер результат! Мгм.
Это было очень много лет назад, спасибо большое, да. И я, знаешь, я так гордилась собой, я так радовалась просто.
Правильно делала, так и надо, ты добилась- покайфуй, почему нет?
Да и, вот. Вот, да. И я была просто вот, э, бесконечно благодарна тем людям, которые меня поддерживали. Это мои педагоги, причём у меня, э, куратор по диплому, она была такая сложная женщина, она была очень строгая, её все боялись, она говорит: "Я тебя беру к себе типа на ди диплом". И я такая: "О, Боже!"
Мгм. Мгм. А сильные люди часто, э, подмечают других сильных людей, им как будто с другими не интересно.
Ты знаешь, мне было так страшно, вот реально, я просто думала: "Ну, Боже мой, ну она же меня съест, ну она меня съест, она же такая строгая". Ну, знаешь, она вот где-то даже вот я очень благодарна, к сожалению, её уже нет, э, среди нас в живых. Вот, я ей очень благодарна в том, что она пошла мне навстречу. То есть я работала, и она мне н ну мне нужно было на консультации, когда писала дипломы курсовые, мне нужно было ездить именно в техникум, но у меня не было для этого времени, и она мне назначала встречу у себя дома. Представляешь?
<laughs> Мгм, за что? Так. Мгм. Какой замечательный человек, я в шоке, вот вот так вот выделить тебя и помогать тебе вот так один на один.
Да, то есть я просто помню. Вот. Да, и знаешь, для меня это было, э, вот да настолько мне это было приятно, как бы, и немножечко, как бы, и неловко. Потому что, ну дом это личное пространство как бы человека. И тем не менее, я помню, вот была зима, мороз, холодно, я там выхожу с работы, еду к ней. И я помню, я пришла к ней, э, она открывает дверь, я там снимаю сапоги, она: "Вот бери тапочки". Я такая: "Не не, спасибо". "Бери". Я такая: "Да-да-да, конечно". <laughs> Э, вот. И вот так таким вот образом, благодаря вот её как бы помощи, такой скажем так, вот активной, благодаря её, м, <smacks lips> а, веры в меня, вот я вот написала диплом этот, да, и вот защитилась.
Памятник ей бы поставить, да? Понимаю конечно, да. <laughs> Мгм, мгм. Мгм. От, а а, б как будто бы нам так надо, чтобы кто-то в нас верил. Вот даже когда это незнакомый человек, это ещё как будто даже сильнее работает. Ты думаешь: "Ты ж мы же с тобой познакомились пару лет назад, а ты а ты вот один из лучших щас в моём окружении и даёшь мне эту энергию".
Вот. Это очень важно. Это очень важно. <clears throat> Вот. Да, кстати, вот по поводу лучших людей. Да, вот иногда вот смотришь, так и вот нам помогают именно не обязательно близкие по крови люди, а абсолютно чужие помогают нам в достижении наших каких-то целей.
Да.
Вот, и знаешь вот такие вот ситуации они вот показывают то, что вот, м <smacks lips> цели нужно непременно ставить, и их, конечно, достигать. И, м, <smacks lips> а, что я хо
Мне нравится, что ты добавила в это мечту. Мне кажется, многие люди мечтают о чём-то и не делают из этого цель, и таким образом они никогда не двигаются в сторону цели, и это как будто большая ошибка, да?
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну вот. Это очень большая ошибка, это просто вот глобальная ошибка, потому что, э, на самом деле мечтать это классно. Но когда мы не двигаемся дальше, наша мечта она так и остаётся мечтой. Вот где-то в тупике, понимаешь? Она зави вот вот вот вот.
Размечтался, лежишь на диване, тебе так прекрасно езди ехать на этой красивой машине в закат, и потом выходишь в серые будни, и просто расстраиваешься, что это никогда не случится.
Вот, да. Конечно конечно. Вот у меня была подруга, знаешь, мы с ней работали очень много лет, и она, а, в молодости она была очень худенькая. Но с возрастом она как бы набрала килограммы и она такая: "Ой, я так мечтаю похудеть, вот муж на меня внимания не обращает", я такая говорю: "Пойдем в спортзал!"
Мгм. Мгм. Бедная девушка.
А, да. А она такая: "Ой, ты знаешь, у меня нет времени, тра-та-та". Я говорю: "Слушай, ну кто бы говорил?" А я уже на тот момент уже в институте училась. Я уже техникум закончила, уже пошла учиться в институт. М, у меня уже было 2 детей, как бы работа, все дела, и я пошла в спортзал.
Мгм, мгм. Ну да. С твоим графиком "нет времени" звучит как-то глупо, да?
<laughs> Ну да. И я говорю: "Да ты что, как это нет времени?" Говорю: "Пойдем". Она: "Ой, да нет, да то, да сё". У неё в общем куча была там каких-то отмазок. То холодно, то жарко, то это. А я говорю: "Да нет, надо идти". И вот <grunts>
Мгм. Ну, сделала всё, чтобы не худеть, и муж дальше на неё не смотрел, да ну как бы это не грустно звучало, но но это так.
А ты знаешь, да. Она говорит: "Э, ты вот", а я как раз вот родила сына, это у меня был уже 2 ребёнок, как бы там немножко поправилась, как бы, э, 10 килограмм набрала. Для меня 60 килограмм это было вообще катастрофа, Господи, я всегда была худенькая. И мне все говорят: "Ой, ты" мгм.
Мгм. Конечно конечно, да. Особенно мгм. Да, г я просто хотел подметить, что девушки очень так, ну, э, воспринимают это очень близко к сердцу, хотя даже их мужчина может не замечать, что что-то пошло не так, а вот вы внутри чувствуете это по-другому совершенно, да.
Мгм. Ты знаешь, да. Ну, знаешь, тут, э, ага тут, знаешь, тут палка о двух концах как бы. С одной стороны, хочется быть, конечно, привлекательной для своего мужчины. Это в 1 очередь, да. Э, 2- это то, что ну всё-таки лишние килограммы я понимаю, что если от них не избавляться, если не поставить себе такую цель похудеть, то они будут перерастать больше больше. Это, как правило, проблемы со здоровьем это давление, это варикоз, и так далее, и тому подобное. Вот, ну и плюс, знаешь, для меня было шоком Ага. <laughs>
Мгм. Ну хорошо, что ты это понимаешь, да. Это хорошо. Просто я думаю многие люди опять же ж не видят да дальше. Вот они думают: "Я растолстел, ну ладно растолстел", а ты видишь как бы на шаг дальше и это
В вот. Ну это банальная лень, это банальная лень просто, вот и всё. И знаешь
В мыслительном процессе имеешь ввиду, да? Или или вообще во всех смыслах?
Вот, э, ну, конечно, вот вот вроде бы, э, во всех смыслах. Смотри, вот когда девушка там поправилась, он говорит: "Ой", вот знаешь, я когда пошла в спортзал, да мне было уже 30 лет, э, когда у меня родился сын, и я такая поправилась. Я ещё в шоке была, что я в ни в одну вещь не влезаю, потому что как это так? И мне все говорят: "Всё, успокойся, осядь, 2 детей, уже за 30, уже всё, вот оно с тобой останется на всю жизнь". Я такая: "Вы что? Нет, нет, это не про меня". <chuckles> И я вот поставила себе снова цель.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну конечно, это это же наш выбор, что останется с нами, а что нет. Так что
Вот, да и я снова поставила себе цель, как бы я, э, занималась, и я старалась, м, я всем доказала и в первую очередь себе, что я могу, да. И таки я похудела, и вот я уже 10 лет, э, после этого момента, когда я активно занималась, я держу свой вес, я горжусь этим. Это тоже цель, это тоже моя цель. <laughs> Да, прям чувствую, мгм.
Это очень круто, это очень круто. Продолжай гордиться, это шикарный результат вообще, на который не способно большинство планеты. То есть
Ты знаешь, э, вот ну <smacks lips> здесь всё-таки вот опять способны. Вот вот правильно ты заметил, да способны. То есть просто, опять таки наши цели они остаются где-то на уровне мечты. Понимаешь! Вот мы помечтали вот мы мечтаем там о красивой фигуре, и вот оно тут и в мечтах у нас есть. А что мы для этого делаем? Ну окей, скачали видео из интернета, да, ну там чё-то там купили коврик для фитнеса. Но нужно приложить усилия, чтобы чего-то добиться. Понимаешь, будь то
Способны, но они не сделают ничего для этого, да. Мгм. Ну кто-то купил и пойдёт дальше, кто-то купил, чтобы успокоить этот голос внутри себя, и смотреть на коврик каждый день и думать: "Ну когда-нибудь, завтра завтра завтра".
Вот, вот. Мгм. Когда-нибудь, вот именно. А цель она вот знаешь, вот здесь и сейчас. Всё. Вот знаешь, как я пошла в спортзал? Вообще спонтанно это был впервые в жизни, когда я вот пошла именно вот активный такой спорт, у меня там был вообще просто тренировки жесть. Я вот просто сидела сидела дома и такая думаю: "Так, стоп, вот сегодня я пойду". У меня даже кроссовок не было, я обрезала старые лосины для того, чтобы сделать шорты. Ну как у меня были, но обычные уличные. Я вот просто в написала тренеру говорю: "Когда у вас тренировка?" А вот сегодня вечером на 8 часов. Я говорю: "Я прихожу, пиши меня в группу". И всё, вот так я пошла и и всё, понимаешь. То есть, когда человек чего-то хочет, он берёт вот прямо сей сейчас и всё. Не надо там с понедельника, с нового года, там, со следующего месяца, и так далее.
Мгм. Расскажи. <laughs> Мгм мгм. Мгм. Да. Это это потому что ты хотела вот взять и забрать этот результат, это этот образ себя в зеркале, чтобы он стал реальностью.
Вот очень хотела, мгм. Обязательно. Ну потому что, э Мгм.
А люди или не мечтают, или просто остаются на мечте, э, или, а, думают про мечту, но не делают план, и в этом как будто самая большая загвоздка.
Да. Именно так. Именно так, да. Самое главное, чтобы все наши мечты сбывались, и для этого нужно ставить цели, и достигать их непременно.
Конечно! Большое тебе спасибо, что поделилась этой шикарной историей, было интересно. Пока пока.
Спасибо и тебе. <chuckles> Здорово. Спасибо и тебе. Пока.